ครับ ก็จะมีในส่วนของชุมชนวัดประยูร ใช่ไหมครับ ก็จะมีเจดีย์ที่ได้รับรางวัล UNESCO นะครับ แล้วก็ อ่า ได้รับรางวัล UNESCO ด้วย เป็นสถาปัตยกรรมด้านอนุรักษ์ยอดเยี่ยม ใช่ แล้วก็ในส่วนของ จะ วัดประยูร ก็จะมีรั้วเหล็กนะครับ เป็นวัดเดียวที่มีรั้วเหล็กออกครับผม อันนั้นด้วย แล้วก็มีเขาเต่านะครับ มีเขามอ ซึ่งข้างในก็มีให้เลี้ยงเต่า อะไรด้วยครับผม
ครับ อ้อ ครับผม ครับผม อืม ๆ ๆ อือฮึ ๆ ครับ อ๋อ โอเค ๆ อ ผมว่าอันนี้ในเบื้องต้นก็น่าสนใจมากนะครับผม เฮ้ย ของผมอะ ถ้าเกิดผมอยากจะแนะนำเนาะ ถ้าเกิดช่วงเนี้ยมันก็ร้อน ๆ เนาะ ไอ้ หรือว่ามันยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มที่ เป็นผมผมก็อยากแนะนำพวกทะเลเนาะ ให้กับแบบ สมมุติถ้าแบบ อ อยากแนะนำเพื่อน ๆ ก็อาจจะ เอ่อ อาจจะอยากถามเพื่อน ๆ ก่อนว่า "เฮ้ย อ่า คุณชอบไปไกล ๆ มากไหมจากกรุงเทพ" เพราะ เพราะ เพราะทะเลในไทยมัน มันมีหลากหลายมากเลยเนาะครับเนาะว่า เฮ้ย ถ้าคุณมีเวลาเต็มที่คุณก็นู่นเลยไป ไปเกาะทางอันดามันเลย หรือว่าถ้าใกล้ ๆ ก็เลือก ครับผม อา
ใช่ครับ ครับผม ใช่ครับ ใช่ ถ้า ใช่ครับผม แต่ถ้า แต่ถ้าใกล้ ๆ หน่อยก็จะมีในช่วงของบางแสน พัทยา อะไร ก ถ้าใกล้กรุงเทพก็จะเป็นใน ลักษณะนั้นนะครับ ถ้าไปทะเล ณ ช่วงนี้น่าจะนักท่องเที่ยวเยอะน่าดูกันเลยครับผม เพราะว่าอากาศร้อน ๆ คนชอบไปกัน
อา ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ครับ ใช่ ๆ ใช่ครับผม ก็ เอ่อ ถ้า เอ่อ สมมุติเพื่อนบอกว่า เฮ้ย อยากไปไกล ๆ เลย ก็ ผมก็แนะนำพวก พวกเกาะ หรือว่า อ เอา ถ้าแบบ เวลาเอาสุด ๆ ไปเลยก็ได้ เอาไปเลย เป็นกระบี่ก็ได้ครับ ไป อ ไปพีพีเลย สมมุติบอกว่า เฮ้ย เพื่อนบอกว่า แบบว่า อ่า ไม่ ไม่ ไม่จำกัด ไม่จำกัดงบมาก ก็ อ่า ผม เป็นผมก็จะแนะนำว่า อา โอเค ไปกระบี่ได้เลยนะ อา ทะเลสวย หาดสวย ครับ
กระบี่ ใช่ อืม แต่ถ้า ครับ แต่ อืม ครับผม ถ้าไปกระ ถ้าไปกระบี่นี่ผมนึกถึงเกาะลันตาเลยครับ ลันตาใหญ่ ที่ผมไปนะครับผม ครับ เกาะลันตาใหญ่ ก็คือว่า ไปแล้วแบบว่าชอบมากเลยครับ บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ตอนนั้นที่ไปยังดิบอยู่เลย ก็คือว่ายังไม่มีส่วนของ resort อะไรขึ้นเยอะแยะมากมาย ถึง เหมือนทุกวันนี้ครับผม แล้วชอบมากก็คือว่า resort เขาก็คือว่าออกจากประตู ว ห้องเดินไป 3-4 ก้าว ก็เหยียบชายหาดลงทะเลได้เลย
ครับ ครับ ครับผม โอ้โฮ ตรงนั้นก็สวยมากเลย ครับ อ๋อ ครับ อืม ๆ โอ้โฮ